Eh, allora questa cosa diciamo che l'ho scoperta un un po' dopo, no, nel senso che inizialmente il la presenza dell'ex era più, diciamo, ehm, da da fantasma, no, <chuckles> come dicevi prima tu, no, cioè cioè saltava fuori dicendo: "Eh sì, no, mi ricordo che 'sta roba, no, ne avevo parlato anche con lui, no, mi aveva detto che, mi aveva detto là" no. E dicevo: "Boh", no. Poi invece, insomma alla fine quasi per caso è saltato fuori che si sono addirittura visti ne ner di recente, no, credo un paio di settimane fa, no? E 'sta cosa oggettivamente, insomma, do per scontato che si sian sentiti al telefono, do per scontato che siano in contatto WhatsApp, insomma, voglio dire, va bene la buona fede, ma no insomma non sono completamente, insomma, così ingenuo, ecco, lasciami dire, no. Per cui io insomma ho sempre
Sì. Mh. Con delle menzioni. Ah. Certo. Capis ma certo, beh. Mah, guarda, in questo caso
No dico, ho sempre lasciato perdere, per un po' adesso rosico, ecco.
Ma sì, è del tutto è del tutto compressibile, soprattutto adesso che mi dici che in realtà non è stata forse immediatamente onesta, ma sei stato tu ad un certo punto a mettere insieme forse un po' i puntini, a scoprire o anche addirittura a, mhmm, ipotizzare, perché no sembra che tu non sia assolutamente sicuro di come questo contatto sia avvenuto. E tu s pres ehm, dici: "Presuppongo si siano vis"
No, no, che si sian visti 2 settimane fa, lo me l'ha me l'ha detto lei, ecco, però lei me l'ha messa lì, come dire, sai, cioè mi son visto con Tizio, un po' come s mi son visto con Caio e con quell'altro, capito? Cioè, non dando
Ah. Sì, s sminuendo forse un po' anche l'incontro. Certo, certo.
Esatto, esa bravissimo, è proprio è proprio questo che che invece mi ha attizzato proprio tutte le mie il mio sistema di allerta, no, dicendo: "Ahia!"
Mh.